อืม เราเชื่อว่าเหมือนแบบช่วง ช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องแบบว่า เขารณรงค์เรื่อง fast fashion ใช่ไหม พวกแฟชั่นที่แบบว่า มาไวไปไว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วคือขยะพลาสติก อะไรพวกเนี้ย พวกขยะแบบเสื้อผ้า มันก็แบบล้นโลกอะ ด้วยความที่คนแบบ ซื้อแบบเนาะ บาง บาง บางแบรนด์ ก็แบบราคาถู๊กถูก อะไรอย่างเงี้ย คนก็แบบซื้อ ๆ ๆ ใส่ ๆ ครั้งเดียวก็ทิ้ง ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลยมองว่า เราก็เลยมองว่า เฮ่ย มันก็กลายเป็น trend ที่แบบว่า เออ ช่วยกันรณรงค์แบบว่า เออ ใส่ไป 1-2 ครั้ง เงี้ย เอามาขายต่อได้ สร้างไว้ ได้ คนอื่นอะ จะได้แบบว่าเอาไปสวมใส่ต่อได้อีก อะไรประมาณนี้อะค่ะ คือมันก็เป็น เป็นเทรนด์ที่ดีอะค่ะ เหมือนกับว่าเสื้อผ้ามือสองนะ ไม่ว่าคนจะซื้อแบบแบรนด์มา แบบแบรนด์แบบตัวละ 1,000-2,000-3,000 อย่างเงี้ย ใส่ไปแบบครั้งเดียว พ พอแล้ว ก็เอามาเปิดขายต่อ เขาจะมีกลุ่ม อ่า ในเฟซบุ๊คที่แบบว่า เขาเรียกว่า ส่งต่อเสื้อผ้าแบรนด์นั้นนู้นนี้ อะไรอย่างเงี้ย ก็ แพร่หลายค่ะ มีกันตั้งแต่ แบบ แบรนด์ที่แบบราคาถูกจนถึงแบรนด์ที่แบบว่าพรีเมียมก็มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้น คือมันก็เป็นทางเลือกให้คุณแบบว่า เอ่อ สามารถไปจับจ่ายซื้อของมือสอง ที่แบบว่ารา เอ่อ ราคาจับต้องได้ แล้วก็ยังสภาพดีด้วยสภาพใหม่อะค่ะ เออ อันนี้ก็คือแบบเป็นออนไลน์เนาะ แต่ถ้าสมมุติว่า ถ้าไม่ชอบออน ไลน์ อย่างเงี้ย อา ก็ไปแบบ ซื้อแบบร้านตรง ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบ เช่น เดินผ่านแล้ว อุ๊ย! มันเตะตา ก็จัดเลย อะไรประมาณนี้
อืม ค่ะ อือฮึ อือ อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ดีเหมือนกันนะคะ คือการใส่เสื้อผ้ามือสองเนี่ย นอกจากว่า อ่า เราจะได้สวมใส่เสื้อผ้าที่มันแปลกตาเนาะ แล้วก็แบบว่ามีความเป็นสไตล์ของเราเนี่ย ยังสามารถช่วยรักษ์โลกได้ด้วย เพราะว่ามันเป็นการใช้ทรัพยากรที่ เอ่อ ให้คุ้มค่า ที่สุดเนาะ เพราะว่าในการผลิตเสื้อผ้าแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ต้องใช้พลังงาน ใช้แรงงานในการทำเนาะ บาง บางอย่างน่ะมันอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งอยู่ในหัตถกรรมก็ตามเนี่ย แต่ว่าการที่เราได้หมุนเวียนเอามาใช้เนี่ย ส่งต่อกันเนี่ย ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะ โอ้โฮ วันนี้แบบว่า คุยเรื่องการแต่งตัวกับคุณเนี่ย มันสนุกมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
หมุนเวียน ค่ะ ยินดีมากค่ะ ม คิดว่าแบบว่าเนาะ คุย กัน ได้แบบไอเดียการแต่งตัวไม่มากก็น้อยนะ สวัสดีค่ะ